พระมาถึงที่บ้านเราก็น่าจะสัก 6 โมงมั้งคะ หรือเกือบ ๆ 6 โมง ประมาณนั้นน่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเรามาคำนวณกันดี ๆ นะ แปลว่าท่านต้องออกจากวัดอะค่ะ มาตั้งแต่ประมาณ 04:00 ได้ เพราะว่าท่านเดินทุกหลัง แล้วท่านใช้วิธีการเดิน ไม่ได้มีรถตอนนั้นน่ะค่ะ อืม
ฉะ พระ วัดอยู่ไกลไหมคะ?
วัดห่างจากตัวหมู่บ้านก็ประมาณสัก 20 โลได้มั้งคะ
อืม แล้วในวัยนั้นน่ะค่ะ 4-5 ขวบรู้ไหมคะว่า อันเนี้ยคือการทำอะไร?
ถ่าย ตอนนั้นเหรอ ตอนนั้น ไม่รู้หรอก ไม่รู้หรอก คุณย่าบอกว่าให้นั่งรอ เราก็นั่งรอ เราก็นั่งรอเป็นเพื่อนท่านข้าง ๆ เออ ท่านให้นั่งรอเราก็นั่งรอ เสร็จแล้วพอพระมาท่านก็บอกว่า อ้าว ไหน ไหน อ่า ยกมือไหว้สวัสดีพระท่าน เราก็สวัสดีพระท่าน เออ แล้วเราก็ เห็น เห็นคุณย่า เขาก็ตักข้าวลงไป ใน ใน ในบาตรเนาะคะ ตักข้าวใส่ไปในบาตร อ่า อาหารที่ท่านทำสวยงาม อะไรอย่างเงี้ย ท่านก็ อ่า ให้ ให้เด็กลูกวัด ให้เด็กลูกวัดเอาไป แล้วก็เดี๋ยว ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านค่อยไปเก็บคืนที่วัดเอง อา อะไรอย่างงี้
โอ้ เอ็นดู เออ อือฮึ อือ อ๋อ ให้ไปเลยเหรอคะ?
ใช่ค่ะ ๆ ลูกวัดก็เก็บเพราะว่ามันเป็น อ่า ที่ท่าน ที่ท่านทำใส่มามันเหมือน เป็น เป็นผอบอะ มันมีฝาปิดเรียบร้อยด้วยนะ
เออ ที่แบบว่ากี้คุณเล่ามาว่ามันเป็นอันเล็ก ๆ ๆ ๆ ใช่ไหมคะ?
อา ที่เป็นทองเหลือง ใช่ ๆ ค่ะ มันเป็นฝาปิดเรียบร้อยด้วยสวยงาม อา ท่านก็ อ่า ให้ลูกวัดไป แล้วก็เดี๋ยวบอกว่า เดี๋ยวจะไป เดี๋ยวจะไปเก็บคืนเอง เขาก็อาจจะเก็บล้างอะไรให้เรียบร้อย ใช่ โอ๊ย สาธุเลยค่ะ ซึ่งคุณย่าทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย การ การใส่บัตรพระ มัน มัน มัน มันดีอะ ตั้งแต่ ตั้งแต่ท่านตั้งใจที่จะทำให้มันออกมาสวยงามขนาดนี้แล้วเนาะ แล้วพอท่านแบบถวายพระไป ท่านก็แบบไม่ได้แบบยกเทบู่มบ่าม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือน เหมือนที่เรา เคย เคยแบบ เคยเห็นคนอื่น ๆ เขาทำ หลังจากที่แบบพอท่านใส่บาตรแล้ว แล้วคนบ้านอื่นที่เขาทำกันน่ะ เขาก็จะเทกับข้าวกับปลาอะไรลงไปในบาตรอะ เออ อย่างงั้น
อืม คุณย่าตั้งใจทำบุญมากเลยค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อา อืม ค่ะ โอเค แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ เป็นการปิดกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกวันเลยไหมคะ?